Totoo, lalo na kung halimbawang mainit pa 'yung ulo ng isa at hindi talaga makausap. Parang mas napapakalma mo, napapakalma mo siya kung mag-uusap ka ng kayo muna 'di ba. Para maintindihan mo rin 'yung side niya ganiyan, maunawaan mo rin 'yung ano niya, kung bakit siya nagkakagano'n. So mas mainam na magkausap muna bago kayo mag-usap muna talaga sa isang ano, group chat na talaga or group video calls. Pero ito naman, ah, may mga rules naman ba kayo tungkol sa pag-she-share ng mga family photos or mga impor importanteng impormasyon lalo na sa 'yan may baby ka ganiyan, may mga usapan ba kayo tungkol diyan sa pag-she-share o pagbabahagi ng mga larawan niyo?
Mhm. Mm. Mm. Hmm, mm. Ah, oo. Pagka kunwari 'yung pagdating sa baby ko 'di ba, okey lang naman ako na i-post nila si baby. Pero, ah, before nila pino-post, hindi ko naman sila sinabihan eh, na magpaalam muna sa'kin ganyan, kasi okey lang naman sa'kin, eh. Kasi pero 'yun, 'yung ginagawa nila nagpapaalam naman sila sa'kin, "Kung pwede i-post ko 'tong picture na 'to, okey lang ba 'to?" 'tas 'yun, okey, ah, pag okey sa'kin, oo, sasabihin ko naman, pag hindi o hindi rin ayan, susundin na rin naman nila 'yun, eh. At saka ano ba, oo, pe pag may gano'n kami eh, 'yung parang kunwari bago mag-post, pinapakita muna do'n sa GC para makita nung lahat. Kasi minsan 'di ba, magpo-post ka ng picture, kunwari kahit 'yung family picture, magpo-post, 'tas 'yung isa ayaw niya do'n sa itsura niya, eh, 'di siyempre magagalit 'yun kasi 'di ba, parang ayaw ayaw niya do'n sa mukha niya do'n sa picture na 'yun, maiinis siya ganiyan. "Bakit ganiyan 'yung in-upload mo, ganiyan ganiyan, bla bla bla." So parang magtatampo, ganiyan. So para maiwasan 'yun, ang ginagawa namin, um, ah, sine-send muna namin dun sa GC para makita ng lahat 'di ba. 'Tas pag okey okey sa lahat mm, gano'n, para maiwasan din 'yung mga, um, tampuhan ganiyan mga gano'n. Kaya 'yun, pinapakita muna dun, para makita ng lahat 'yung itsura ng bawat isa.
Mm. Hmm. Baha mm. Hmm, oo. Oo. Oo. Oo nga. Korek. Oo nga 'no. <laughs> Mm. Oo, parang Oo, parang may approval muna. Ah, sabagay.

Oo alam mo, nakakatuwa yung ganiyan 'pag first apo talaga ano, talagang yung interest talaga ng lahat hindi na nasa sa'yo, nando'n na sa baby mo sige. Kaya naman 'yung ano din nila 'yung kumbaga oras nila lalong humahaba dahil ngayong gusto nila makipag-interact ando'n 'yung pagiging ano nila sa active nila kumbaga sa presence nung anak mo. So, nakakatuwa 'yung ganiyan na meron pang isang interest hindi lang dahil sa gusto niyang makapag-usap-usap, 'di ba? Pero eto, paano mo naman hina-handle kung halimbawang may mga nangyayaring miscommunication ganiyan? Paano mo hina-handle yung gano'n kapag alam mo yung minsan sa chat biglang may hindi nagkakaintindihan o kaya minsan sa video call biglang may miscommunication na nangyayari?
Mm. Tama. Mm. Tama. Mm. Ah. Mm. Ayan, so pag may ganiyan kasi siyempre hindi 'yan maiiwasan, 'di ba? Yung medyo hindi nagkakaintindihan kasi nga, ah, lalo na pag nasa chat lang kasi hindi mo naman masabi 'yung, ah, totoong emosyon ng tao, 'di ba? Paano kung nalagyan niya ng exclamation point mga ano niya, mga sinasabi niya, 'di ba? So, hindi naman niya sinasadya 'yung mga gano'ng bagay. So pag gano'n siyempre, um, ayun parang dadaanin sa magandang usapan ganiyan? Tatanungin kung bakit gano'n? Bakit nag-aaway, ganiyan? So alam mo 'yun hindi ako kasi minsan namamagita ah, I mean hindi ako sumasali sa, ah, 'pag, ah, aaway or sa tampuhan. Kunwari 'yung mga kapatid ko ganiyan may tampuhan or 'yung isa, 'yung kapatid ko kasing babae madalas silang magtampuhan nung nanay ko lagi iyan sila magka-away, hindi ko alam kung bakit. So, 'yun parang ako tina parang i-cha-chat ko sila isa-isa yung ganiyan, so sabi ko, "Bakit gano'n, anong nangyayari?" Ganiyan, tapos 'yun pag-explainin ko sila, so ayun parang mas okey 'yung gano'n, eh, 'yung parang pag-usapan ng maayos para hindi siya lumaki, 'di ba? Kasi mahirap mag-away lalo na pag sa chat lang, kasi nga minsan 'di ba parang mabilis na hindi ano, eh, mag-usap, eh, pag sa chat na yung kunwari, eh, mute mo yung GC or iba-block mo di ba, or magle-leave ka yung mga ganon, 'di ba? Gano'n yung nangyayari pag may tampuhan bigla kang magle-leave ganiyan. So, mas hahaba yung, um, tampuhan 'yan. So, mas maganda kung 'yung pag-uusap, ah, madalas sa video call talaga para mas magkaintindihan kasi minsan 'pag sa chat lang hindi mo talaga ma-express ng maayos 'yung, ah, gusto mong sabihin, so ayun mas maganda 'pag naka-video call.
Mm. Bagay. Oo, nga. Mm. Hmm. Ay gano'n, oo. Totoo. <chuckles> Eh. Oo. Tama. Tama.